Para sakin yun nga talaga yung parang yung may tiwala kayo sa isa't isa. <inhales> Kasi kung wala kayong unang una palang parang kung wala kayong tiwala sa isa't isa dun magco cause na parang, ah, masisira yung relationship niyo. Eh, kasi hindi kayo panatag na, um, kunyari kung malayo man 'yung isa parang hindi ka panatag na, ay, baka lagi ka nalang mag-isip na, ay, baka mapagpalit niya ako gan'yan gan'yan parang gano'n. So, maganda talagang, um, foundation 'yun ng relation relationship. Yes, kayo po ba ano po yung mga palatandaan niyo?
Oo. Tama. Totoo. Ayun. Oo. Totoo po 'yan. Totoo po 'yan. Sakin po, para s ay, siyempre po nagdaan po tayo dati sa mga relasyon na siyempre po naging <inhales> hindi maganda. At kaya po nagkaroon ng hiwalay dahil sa tiwala din po talaga, siguro yung po yung pinaka trauma ko kaya hangga't maaari gusto ko po 'yung tapat, 'yung gan'yan <inhales> kaya importante rin po sa 'kin huwag po masisira ang tiwala. <inhales> Lalo na po tayo minsan ang hirap nag-o overthink po kasi tayo, eh, 'di ba, ang sakit po sa ulo. Totoo po 'yan tsaka mabigat po kasi sa dibdib ang hirap makatulog kaya hangga't maaari po, ayan maging open din po. Tsaka yung <inhales> kahit busy 'yung mag-update, ayan, nakakapag update parang nag-a-update, okey din po sakin 'yun, hindi rin naman po ako mahigpit. Ang maaari ko malaman ko 'yung oras ang uwi, ah, nasan na siya ganon lang po yung sakin. Kayo rin po ganyan, hindi naman po kayo mahigpit, ganon?
Mm. Yes. Mm. Yes. Oh. Mm. Yes, tama. Mm, <chuckles> yes, parang nature ng girl, girlies. Mm, yes, tama. Mm. Tama. Yes. Mm. Opo, yes, actually ako hindi naman ako yung as in na, 'di ba, ang dami ko kasi nakikita online na parang lahat na lang ata ipapaalam pa sa <chuckles> ipapaalam pa sa partner. So, parang sa akin naman, okey na yung parang i-update ka niya na, ay pupunta ako sa ganito ganyan. Hindi naman yung ayoko naman yung magpapaalam siya sa akin na pwede ba akong pumunta, eh <chuckles> buhay niya naman 'yan. So so depende na lang sa kanya kung anong gagawin niya, 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Totoo. Totoo po 'yan, nakakatuwa pong marinig kasi dati syempre po murang edad, <inhales> siyempre po lagi pong naririnig ko 'yung mga mahigpit pa po 'di ba? Ngayon po nakakatuwa kasi <inhales> tulad niyan mga kaibigan ko rin tu ah, gaya rin po ng nasabi ninyo lagi pong gano'n miski rin po ako <inhales> parang nakakasawa din po kasi <chuckles> parang minsan nga po tayo nag nag-po-push parang may ganap kayo "Sige ganap ka muna sabi ka lang sakin" kasi parang may pag mi tiwala po talaga ang la ano po ang luwag wala pong higpit tsaka ayoko po ng higpitan talaga ga't maaari. Kasi po may kan'ya kan'ya rin po tayong oras, <inhales> kayo rin po minsan? Ay, ngayon po di na po kayo long distance?
Oo. Mm <chuckles> Ya Mm. Mm. <chuckles> <laughs> Tama. Mm. Oo. <laughs> Mm. Yes. Tama. Mm. Tama.

Ah, malayo pa rin, pero carry lang. <chuckles> Ganun, parang mm, ganun nga napapansin
Ah, okey po. Ah, nandun sa trabaho or sa lugar po talaga ng ganun?
Ah, sa lugar po. Hindi naman po sobrang layo, pero malayo parang gano'n. Ewan ko, parang nasa in between siya ng malayo tsaka hindi malayo. <laughs> Carry lang, oo.
Ah, okey. Ah, ah. Ah, okey, sa isang linggo po nagkikita kayo parang once a week po ba, gano'n?
Hmm, may mga times na mag ah, out of nowhere ganun pupunta na lang siya dito sa bahay, ganun or pupunta naman ako sa kanila, gano'n. Parang depende nalang kung sino yung may free time sa aming 2. Oo, kasi importante din talaga yun yung magkaroon kayo ng time sa isa't isa para naman makapag-bonding-bonding. Mm.
Ah, okey po. Oo. Sabagay, okey naman. Oo. Tooo po 'yan kasi isa rin po siguro sa nap ah, hin pag-aawayan, minsan po 'yong oras talaga. Siyempre 'pag na-feel po natin na wala na silang oras, 'di ba parang parang wala na rin po ang relasyon. Parang minsan ganun po, eh. Kahit minsan napaka-busy po natin lalo na po sa inyo, ha. Nakakatuwa kasi kahi kahit long distance nakakagawa pa rin po kayo ng oras. Pagsubok din po talaga 'yan 'no? Ano po minsan ano, yung mga usual po na napag-awayan ninyo, ganun?
Yes. Mm. <chuckles> Ye Mm. Yes. Mm. Oo.